Bir süredir, iii, odaklanma problemi yaşamaya başladım ama gerçekten çok ciddi bir, iii, şekilde yaşıyorum. Çünkü bunu halletmem lazım. Yani, motivasyonumu toplayıp ilerlemek zorundayım. Eee, çünkü belli, iii, bir zaman, eee, sürecim var. Bitirmem gereken bir eğitim var. Yani tamamlayıp artık işte, aaa, eee, yolumu açmam gerekiyor. Çünkü ona bağlı birçok şey var aslında. Yani, o süreci tamamladıktan sonra bana açılacak başka kapılar var ya da başka şeyler yapabilmem oradan geçiyor ama ben o kadar artık böyle sıkıldım, süreç uzadı, yoruldum. Böyle, eee, ya, yapmak istemiyorum da demiyorum, hani, kendimi buna şartlamak istemiyorum ama hani, o gına gelmek modu vardır ya bizde, o gına geldi bana ve ben, eee, şey, yap ya, uf, artık istemiyorum, motive olamıyorum. İşte kendimi, bunu, motive etmek için birçok, işte, böyle cicili bicili kalemler alıyorum falan filan böyle masamı, işte, süslüyorum, taze çiçek alıyorum falan oturuyorum. Oradan bir şekilde kendimi kaldırmak için bir sürü bir şey yapıyorum. Çok uzun süremedir aramadığım birilerini arıyorum. İşte, eee, ne zamandır görüşmediğim insanlara mesaj atıyorum. Açıyorum ajandamı, haftamı, ya, planlıyorum falan. Sanki çok daha önemli bir işim varmış gibi hafta planlıyorum falan. Yani, benim acil şekilde kafamı toplayıp bu, ııı, çalışmayı yapmam gerekiyor, ders çalışmam gerekiyor ama motivasyonumu koruyamıyorum. Artık bütün yolları da denediğimi düşündüğüm için nasıl yapacağımı da bilmiyorum.
Hıı. Hı hı. Tabii. Anladım. Hımm. He he. Hı hı. Hı hı. Ya! Hımm. Ya, aslında anladım, dediğin şeyi çünkü bir şey yapman gerekiyor. Ders çalışmaktan bahsettin ve, eee, eğer uzun süre bir ara verdiysen buna tekrar başlamak çok zor olabiliyor, eee, ya da, ııı, ııı, böyle, eee, ş şey yaparken böyle sadece ders çalışmak olmasına gerek yok. Birazcık ara verdiğin ya da zorlandığın, kafat kafanda büyüttüğün her şeyi, eee, konsantre olmaya yoğunlaştırarak aslında daha da uzaklaştırıyorsun gibi hissettim ben. Eee, ben daha böyle detaylı sormak istiyorum. Sonuçta, eee, aslında kafanı çok kurcalayan bir konu olduğundan bahsediyorsun. Belki küçük küçük adımlarla bunu çözerek ilerleyebiliriz. Mesela şu an ne dersi çalışman gerekiyor ve bunu neden yapman gerekiyor? Bana bir biraz daha detaylı anlatabilir misin?
Evet. Doğru. Hı hı. Belki de. Evet. Hımm. Eee, şu an ben ülkemin dışında başka bir ülkede yaşıyorum ve, eee, buranın dili olan Almancayı öğrenmem gerekiyor. Eee, aslında bunu istiyorum da çünkü, üüü, bir ya hayatımı bir üst segmentte taşımam için buna ihtiyacım var. Eee, bunu, ııı, işte, çok, eee, uzun süre olmadı. Tabii ki biz bu, ııı, göçü gerçekleştireli ama, işte, ilk senesi biraz böyle ne oluyoruz, işte, nereye düştük, çocuğun okulu falan derken, eee, şimdi artık 2. sene bitiyor. Biraz ilerletmem gerekiyor. İşte, iii Evet, tabii ki sıfır durumda değilim ama çok daha iyi bir yerde olmalıydım şu an. Ha, neden yapmam gerekiyor sorusuna gelirsek, eee, burada benim kendi mesleğimi yapmam için, eee, bu dile hakim olmam gerekiyor. Bu 2-2 daha 4 kadar açık bir kural şu an benim hayatımda. Eee, çünkü, üüü, günün sonunda ben yine bildiğim işi, sevdiğim işi yapmak istiyorum ve o iş burada B2 seviyesinde en az Almanca istiyor haklı olarak. Eee, bir diğer konu da mesela benim okula giden bir çocuğum var ve seneye, eee, bir üst sınıfa yani aslında bizim ortaokul dediğimiz düzeye geçecek ve onun öğretmenleriyle bire bir, eee, çok rahat bir şekilde onun, işte, başarıları, eksikleri, sınavları hakkında, eee, çok rahat, emm, sohbet edebilmek, diyalog kurabilmek, konuşabilmek istiyorum. Eee, yani, iii, çünkü kendimi yetersiz hissetmek istemiyorum. Özellikle de, işte, böyle öğretmenler vs. söz konusu olduğunda. Bu sebeplerden Başlıca sebepler aslında bunlar. Benim Almanca öğrenmem gerekiyor.
He he. Mutlaka. Hı hı. Tabii. Evet. Anladım. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Anladım. Ya, aslında motivasyonların çok güzel motivasyonlar. Çünkü, eee, zaten yeni taşındığın bir ülkede, eee, daha da uzun süre yaşayabilmek ve ç özellikle de çocuğun olduğunu söyledin, çocuğunun hayatına da dâhil olabilmek için, kendi işini de yapabilmen için bu dili öğrenmen gerekiyor. Ama dediğin gibi 2 sene oldu ve sen istediğin yere gelemediysen eğer, bu süreç seni çok doğal olarak, psikolojik olarak baskılayan bir yere geliyor. Eee, peki, sana şunu sorayım. Hani, eee, çocuğundan bahsettin. Aslında yaşı da hani, ortaokul, eee, yaşlarında dedin. Eee, kendisinin Almanca, eee, bilgisi ne seviyede? Onu da bit biraz anlatabilir misin bana?
Evet. Kesinlikle. Maalesef. Hı hı. Ya, o çok iyi durumda tabii ki. Çünkü, ııı, her gün sabah saat 8.00'den akşam saat 16.00-16.30 bazen daha da geç saatlere kadar dur duraksız haftanın 5 günü Almancaya maruz kaldı. Ve yaş itibarıyla, eee, onların zihinleri çok daha temiz, öğrenme hızları çok daha, eee, hızlı olduğu için, eee, kızım şu anda, eee, konuşma ı anlama durumu da müthiş derecede. Eee, aaa, bir tek belki gramer konusunda biraz, eee, daha geridedir ama önemli olan zaten, hani, iii, kendini sınıfta arkadaşlarının yanında ve öğretmenin karşısında iyi hissedebilecek derecede, hatta çok iyi hissedebilecek derecede Almancaya sahip olmasıydı ilk amacımız. Onu çoktan hallettik, o çok iyi durumda.
Hı. Hı hı. Anladım. Hı hı. Çok iyi, çok iyi. Hı hı. Mükemmel. Anladım. Aslında evde h hâlihazırda Almanca konuşan çok çok yakının olan biri de var. Eee, belki de bu, hani, eee, küçük küçük konuşmalarla, eminim ki biliyorsundur dediğin gibi, bir yere, i bir seviyeye kadar geldiğini söyledin ama sonuçta bunu daha, eee, o yörenin insanı gibi konuşabilmek senin hedefin anladığım kadarıyla. Bu noktada da belki de hani, bebek adımları dediğimiz adımları düşünebiliriz. Sonuçta, eee, çocuğunun, eee, okuma, öğrenme, daha doğrusu dil öğrenme sürecinden, belki de ana dili olan Türkçe öğrenme sürecinden birazcık, hani, düşünebiliriz. O da sonuçta çok basit, eee, kelimeleri aslında konuşarak, sonrasında 2 kelimeli, 3 kelimeli cümlelerle aslında bu dili belki de çok güzel öğrendi. Sen sen de belki bunu, eee, hayatına entegre edebilirsin. Tabii ki de o kadar küçük adımlarla olmayacaktır artık ama, eee, belki, atıyorum, eee, şunu yapabilirsiniz belki de. Çocuğunla mesela okula giderken ya da bir küçük bir yürüyüş, markete giderken o, böyle, 15-20 dakikalık süreçte sadece Almanca konuşarak, yani, tek 1 kelime Türkçe konuşmadan belki bir gün geçirme gibi, hani, yavaş yavaş, eee, ritmi de arttırarak hayatına biraz daha entegre edebilirsin. Eee, belki de hani, sosyal medyadan, eee, böyle, karşılıklı dil öğrenme, eee, grupları da olabiliyor. Hiç denk geldin mi bilmiyorum ya da sosyal medyayla aran nasıl, eee, Facebook gruplarında olabiliyor genelde, böyle, etkinlikler. İşte, "Ben sana Türkçe öğreteyim, sen bana Almanca öğret," gibi ya da tı başka şekilde, ya da "Ben sana dikiş öğreteyim, sen bana Almanca öğret," gibi, eee, isteklerin de olduğu Evet, gruplar olabiliyor. Belki bunları araştırabilirsin. Hiç denk geldin mi bunlara?
Evet. Evet. Tamam. Belki de. Haklısın. Hı hı. Anladım. Hı. Öyle mi? İii, şimdi o ilk önerinden, eee, önce ona cevap vereceğim. Kızıma tabii ki öncelikle ona gittim evin içinde sürekli çok iyi Almanca konuşan ve anlayan biri varken, eee, evin içindeki zamanı onunla değerlendirmek istedim ve hani "Ya, kızım artık işte günde 1 saat böyle konuşsak." falan "Ya da 1 konu üstünde konuşsak." falan bana çok net bir şekilde karşıma geçti ve dedi ki "Ben günde neredeyse zaten, eee, 8, eee, 9 saat Almanca'ya maruz kalıyorum. Burada Türkçe konuşabildiğim tek yer evimin içi ve benim ana dilim Türkçe ve sen de annemsin. Seninle Almanca konuşmak istemiyorum." dedi ve böyle ben de aynen senin gibi "Anladım." dedim. <chuckles> Yani anlayışla karşılamak zorunda kaldım çünkü benden başka Türkçe ya da işte babasından başka, evinden başka Türkçe konuşabildiği hiçbir yer, eee, yok tabii ki. Eee, o noktada anlayışla karşılamak zorunda olduğum için sustum ve geri çekildim. Ama diğer bu bahsettiğin grupları hiç duymadım. Yani sosyal medya kullanıyorum aslında, ben sadece bu, eee, online yapılan işte, iii, konuşma kulüpleri gibi yerleri duydum. Tabii ki ücretli konuşma, eee, kulüplerine dâhil olup işte bir öğretmen, eğitmen eşliğinde, eee, toplu hâlde işte 8-10 kişilik sınıfları biliyorum ama, "Ben sana bunu öğreteyim, sen bana Almanca öğret" gibi grupları hiç duymadım daha önce, bunu araştırabilirim aslında, kulağa da eğlenceli geliyor.
Hıh. Tabii. Hı hı. Hımm. Anladım. Hımm. <chuckles> Tabii. Hıı. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet, eee, şöyle aslında. Eee, bunu şu şu şekilde de biliyorum. Belki direkt bu grup yoktur ama. Eee Almanya'da Yaşayan Türkler ya da işte ev arayan eee, lar olabilir. Hani böyle çok spesifik gruplar da bile, eee, böyle, eee, nasıl diyeyim bildirimler olabiliyor. Hani onların altına bazen, eee, gö konuşmalar oluyor. Ben sana bunu öğreteyim, sen bana bunu öğret gibi. Bunu karşılıklı yapabiliyorsunuz dediğim gibi. Hani belki bir onlara bakabilirsin. Onun dışında tabii ki de önem önemli olan şeylerden biri senin hani ne kadar, eee, bunu tek başına da yaptığın. Hani sadece evet biriyle öğrenmek işi kolaylaştırabilir ama günün sonunda sen aslında tek başına kalıyorsun ve, eee, bu noktada belki, eee, çok da basit kitapları okuyarak belki bunu yapabilirsin. Eğer kursa gidiyorsan, hani, kurstan arkadaşlarınla belki dışarıya çıkabilirsin yani kursa gidiyor musun? Önce onu sorayım.
Evet. Güzel. Olabilir. Doğru. Hımm. Kursa dönem dönem gidiyorum, sonra ara veriyorum. O aldığım, işte, eee, seviyeleri bir, eee, kendim tekrar etmek istiyorum. Çünkü kurslar, eee, intensive yani hızlandırılmış kurslar oldukları için o kadar hızlı geçiyorlar ki ve bir Almanca'yı, eee, Almanca, eee, bir öğretmenden dinleyip anlamak birazcık daha zor oluyor, eee, Türkçe eee, den dinlemekten. Tabii ki belki herkes doğru söylüyordur, belki daha etkilidir ama biraz zor oluyor. Yani, peş peşe, peş peşe o seviyeleri sıralayıp gidemiyorsunuz. Şimdi 1-2 aylık seviyeden sonra şimdi kendim evde biraz biraz işte çalışmak istiyorum. O motivasyonu sağlamaya ihtiyacım var aslında.
Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Anladım. Ya, o zaman sana bu noktada, eee, verebileceğim ilk te tavsiye ve en önemlisi bence duygusal yükümlülükleri azaltmak. Yani şu an hem iş, eee, hem, işte, çocuklu çocuğunun öğretmenleriyle konuşma hem de yaşama gibi aslında en temel ihtiyaçlarının hepsi, eee, senin içinde sana böyle bir yük oluşturuyor. Bunlar çok doğal bunları tabii ki de düşünmek ama bunları biraz hafifletip, eee, aslında yapman gereken şeye odaklanman gerekiyor bunları düşünmektense. O yüzden bu noktada yarın başlarım demektense, eee, bugünü mesela sadece 15-20 dakikalık bir başlangıç yaparak başlaman bile belki de güzel bir başlangıç olur bu adımda.
Evet. Evet. Haklısın. Doğru. Yani, eee, gerçekten belki de önüme çok uzun, eee, s zamanlı, ııı, plan planlamalar yaptığım için belki de o senin dediğin motivasyonu sağlayamıyorum. Yani, bunlar güzel, eee, ve uygulanabilir tavsiyeler aslında. 15 dakika ile başlarsam hiçbir şey kaybetmem ama bir on beş dakika kazanmış olurum. Teşekkür ediyorum beni dinleyip tavsiyeler verdiğin için.
Hı hı. Tabii ki. Çok teşekkür ederim ben, beni dinlediğin için.